Nih boleh diceritain nggak Kak, kayak ada nggak sih, sesuatu yang bikin Kakak tuh bersyukur setiap hari gitu. Mungkin ada kali ya kayak 1 momen kecil atau apa gitu kan yang jadi di rutinitas pagi nih yang bikin Kakak tuh selalu bersyukur gitu.
Oke. Kalau mengenai syukur ya, itu pastinya banyak ya, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, mungkin kalau dari hal yang kecil di pagi hari, itu yang paling aku sadari salah satunya, bangun dari tidur yang nyenyak. Wah, itu kalau misalnya bangun tidur ngerasa segar gitu kan. Terus semaleman tidur nyenyak tanpa terbangun misalnya gitu kan, tanpa ada keributan yang bikin bangun, nah, itu sudah salah satu hal kecil yang bikin aku bersyukur loh. Karena kan bangun pagi itu kita mau memulai aktivitas gitunya kan, pasti butuh, eee, perasaan yang tentram, damai gitu ya untuk mulai menjalani aktivitas seharian penuh. Jadi ya, bangun tidur dengan, eee, perasaan yang nyaman, segar, terus akhirnya seharian bisa beraktifitas dengan baik. Nah, itu udah salah satu hal yang aku syukuri sih setiap hari. <chuckles>
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, jadi ini ya hal kecil tiap bangun pagi ya, yang benar-benar disyukurin gitu. Tapi dari Kakaknya sendiri nih, eee, apa yang bikin Kakak bersyukur di hal kecil itu yang bangun pagi dengan apa ya, dengan senang gitu ya, perasaan e bahagia gitu lah. Biasanya, eee, pas tidur di malam hari itu pernah yang kayak ini nggak Kak, nggak nyenyak kayak gitu nggak?
Ah, iya. Oh, iya, ya. Itu kebetulan pernah ya, dan dulu itu lumayan sering gitu, misalnya aku sering kebangun, entah karena pengen ke kamar mandi gitu misalnya kan, atau pengen makan, tiba-tiba lapar tengah malam kan. Nah jadi, sebenarnya itu enggak nyaman ya, karena setelah terbangun, aku tipe orang yang susah gitu loh untuk nyambung tidur. Nah, jadi kalau sekalinya kebangun itu mau ngulang lagi tidurnya, itu malah lama gitu bisa, e nah, itu dia Kak, bisa sampai 1/2 jam atau 1 jam ya, akhirnya aku enggak bisa tidur lagi. Jadi, kalau misalnya, wah, ini sekarang udah nyenyak tidurnya, enggak ada kebangun, enggak ada sering ke toilet. Nah, itu udah udah aku syukuri banget lah pokoknya. <chuckles>
Heeh. Mhm. Hmm. Mhm. Nggak jadi tidur ya berarti ya. <chuckles> Heeh. Mhm. Hmm. Mhm. Mmm, mhm mhm mhm. Berarti benar-benarnya ya, kadang tidurnya kayak keganggu gitu ya Kak. Tapi kalau kayak gitu terus gimana tuh Kak, kalau misalnya udah tidurnya keganggu, eee, biar cara baliknya lagi gimana tuh?
Ah, oke, kalau misalnya terganggunya karena iya, tergantung gangguannya ya. Kalau misalnya karena laper ya mau enggak mau aku bawa makan, mungkin ya cemilan ringan aja gitu ya. Berhubung itu udah tengah malam misalnya kan, jadi ya cemilannya ringan aja. Nanti kalau udah enggak laper lagi, biasanya lebih gampang untuk tidur tuh. Atau misalnya nih yang sederhana aja aku minum air hangat ya, air putih biasa aja gitu, tapi yang hangat. Nah, itu biasanya bikin perut jadi agak lebih nyaman ya kalau air hangat. Nah, nanti biasanya di gampang, e untuk ngantuk lagi. Jadi sih hal-hal sederhana kayak gitu aja sih paling yang aku coba.
Hmm. Hmm. Mmm, mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Hmm, iya iya, berarti ini ya, ada kayak cara buat balik tidurnya lagi gitu ya. Nah, tapi ngomongin heeh, ngomongin yang kayak mungkin hal-hal kayak gitu tuh bikin ini ya, mood, apa ya, jadi bad mood gitu ya Kak, karena enggak bisa tidur lagi gitu ya. Tapi pernah enggak Kak yang kayak, tadi kan udah nih pas bangun tidur. Nah, terus di hari pas bangunnya itu, di harinya itu pernah enggak kayak ngerasa yang lagi bete, cape, dan segala macem gitu kan. Biasanya hal kecil apa sih yang bikin, eee, mood Kakak tuh jadi balik lagi gitu kan, ada nggak? Mhm.
Heeh, ada. Ah, iya. Oh, iya, paham, pastinya ada ya dalam menjalani keseharian, apakah mungkin di kantor gitu kan, atau konflik kecil dengan teman-teman. Akhirnya, bikin bete dan enggak mood gitu ya seharian mau ngapain aja. Nah kalau aku pribadi sih menyesiat menyiasatinya itu dengan cari makanan yang aku suka, gitu Kak. Karena kan ya, kalau misalnya makan makanan yang manis, apalagi makanan favorit nih gitu. Aku biasanya jadi lupa gitu ya tentang masalah gitu misal atau konflik. Nah jadi ya, kalau udah makan, kenyang, apalagi yang kayak coklat gitu ya, atau manis itu kan menambah hormon yang bikin bahagia gitu kan katanya ya. Nah, itu bakal ngebalikin mood aku jadi baik lagi. Dan, kalau udah mendingan rasanya, wah itu juga salah satu hal yang aku syukuri sih gitu ya, bisa mem ngembalikan mood jadi normal. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mmm, hmm. Iya iya, ngembaliin mood jadi normal ya. Nah itu kan mungkin kayak hal-hal yang Kakak lakuin gitu ya untuk, e apa ya, menjaga mood Kakak sendiri gitu kan. Nah tapi, ada enggak yang kayak hal-hal yang hal-hal kecil lah mungkin atau mungkin boleh hal gede gitu ya. Tapi mungkin ini aku, spesifiknya nanya ke hal kecil yang mungkin dilakuin, oleh orang tua Kakak atau mungkin pasangan ya, eee, di pagi harinya itu, setelah tadi kan Kakaknya bersyukur nih, eee, udah bisa ab apa bangun dengan perasaan senang gitu ya. Terus, eee, habis itu ada enggak hal-hal kecil lain yang rutin dilakuin sama seseorang buat Kakak gitu?
Iya, betul. Oke, nah, berhubung aku sekarang masih tinggal sama orang tua, ya, di rumah. Nah, biasanya kan orang tua itu tahu ya, pas aku mungkin kerjanya lembur, pas malam sebelumnya aku pulangnya telat, gitu ya, karena kerja kan, nah, kecapekan. Nah, itu biasanya di pagi hari itu mama aku, beliin, atau misalnya kalau sempat dibikinin gitu ya, sarapan kesukaan. Nah iya. Nah, contohnya sih aku itu suka, eee, makan roti bakar, manis ya, apakah mungkin yang coklat atau misalnya yang keju, pokoknya yang roti-rotian deh, karena aku kurang suka yang terlalu berat, kayak nasi goreng, atau apa, gitu kan, sarapannya. Nah, jadi orang tua itu pasti siapin, eee, sarapan kesukaan aku. Nah, jadi tanpa perlu aku minta, atau, aku cerita gitu kan, "Wah, kemarin capek nih, pulang-pulang." Enggak, enggak perlu cerita. Tapi itu udah otomatis aja gitu, mama aku coba untuk ngembaliin mood aku kan, dengan makanan yang aku suka. Terus juga mungkin pagi-pagi sebelum kerja, nanya-nanya gitu ya, "Gimana kantor? Gimana kerjaan?" Biar aku sedikitnya curhat lah gitu kan. Jadi agak meringankan beban. <chuckles>
Mhm. Mhm, gimana tuh? Mhm. Mhm. Oh, kayak apa, tuh? Mhm, mhm. Hmm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm, iya iya, ada temen cerita ya kalau kayak gitu ya? Mhm. Nah, kalau tadi sarapan-sarapan ringan ya, pernah nggak sih Kak, kayak dari mama Kakak sendiri gitu, ngelakuin hal yang kayak mungkin bagi mama Kakak tuh kecil ya, tapi bagi Kakak tuh gede? Mungkin entah dimasakin yang jarang banget dimasakin, makanan spesial yang kayak tadi kan mungkin makanannya kecil ya? Heeh, pernah enggak yang kayak entah kue ulang tahun atau apa gitu? Heeh.
Nah itu dia. Pakein. Oh, oke. Ini sih pernah ya, waktu itu aku sempat ada kerjaan kan, jadi harus tinggal sebulan jauh dari rumah, itu di kota lain. Nah, ya otomatis aku kalau tinggal sendiri kan lebih enggak teratur ya, makannya, pulangnya, gitu kan. Jadi, ya, eee, enggak bisa ngatur diri sendiri lah, gitu kan, enggak ada yang nanyain, gitu kan. Nah, jadi pas waktu itu, udah sekitar 2 mingguan tinggal jauh kan, di kota yang beda dari orang tua. Nah, jadi tiba-tiba itu ada kiriman ya dari mama, makanan kesukaan aku kan. Nah, jadi ya, pas aku terima gitu kan, "Wah, ini pas banget nih momennya aku lagi capek," gitu kan, "butuh mood booster," gitu, kan. Nah, setelah satu, apa ya, yang berkesan sih ya, dari orang tua. <chuckles>
Mhm. Hmm. Oke. Mhm? <chuckles> Heeh. Mmm, gitu ya? Eee, dikirimin apa tuh, Kak?
Dikirimin makanan waktu itu lumayan banyak ya, jadi kayak, lauk pauk yang lumayan tahan, misalnya kayak rendang itu kan bisa dipanasin ya, terus juga misalnya yang goreng-gorengan kayak, eee, tempe krispi gitu kan dengan ikan kering krispi. Nah, itu kalau simpan di toples kan lumayan awet ya, bisa tahan lama. Jadi itu stok makanan aku eh, betul.
Heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Iya, sih, ya, cu lumayan membantu ya. Mhm. Mhm mhm. Nah, itu kan salah satu apa ya, aksi dari orang tua yang benar-benar bikin Kakaknya kagum gitu ya. Tapi pernah enggak Kak, yang kayak ngerasa, eee, Kakak ka karena biasanya dimasakin gitu kan, bis 1 hari atau di beberapa momen gitu, enggak ngerasain itu gitu, enggak ada dimasakin atau apa gitu. Perasaannya gimana tuh pada saat itu?
Heeh, iya? Oh, kalau misalnya di 1 hari ya mungkin, apa ya, misalnya nih gitu kan, di hari itu aku lagi bad mood, tapi, enggak ada nih yang bisa support aku kan, enggak ada, eee, teman-teman yang bisa diajak curhat, terus juga jauh lagi tinggal jauh dari orang tua misalnya gitu kan. Nah, ya paling aku coba untuk memfokuskan, eee, diri aku ke hal-hal lain gitu Kak, yang aku suka. Nah, kadang-kadang kalau udah terlalu diforsir kerja, jadi suka lupa ya sama melakukan hobi gitu, padahal dulu nih suka. Nah jadi ya, aku coba alihkan pikiran dengan ya, baca buku misalnya, atau yang lumayan menghibur ya, yang ringan-ringan aja. Aku kebetulan suka baca komik. Nah, ya udah, baca komik gitu kan, nanti ya ketawa-ketawa lagi, mengembalikan mood lagi. Jadi ya, dari hal-hal yang sederhana seperti itu aja sih paling.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oh, berarti ke ini, melakukan hobi-hobi kecil kayak gitu, termasuk hal yang Kakak syukuri juga ya, tiap hari ya.
Iya betul, salah satunya. Karena kan, pas kita udah dewasa, memasuki dunia kerja, itu kita pasti melupakan ya, hal-hal sederhana yang dulu kita suka, misalnya kayak nonton film kartun lah, baca komik atau cegat <chuckles> masih masih ya film kartun atau animasi, gitu kan, aku masih suka. Jadi ya, itu bikin aku nostalgia dan secara enggak langsung ya otomatis, meringankan beban pikiran ya. Jadi kan, jangan terlalu fokus dengan apa ya, kerjaan berat, terus tiba-tiba pulang kantor, malah nonton drama yang, eee, berat-berat juga gitu kan, yang sedih-sedihan atau yang yang drama psikologi yang, ah, gangguan mental. Nah itu aku malah makin stres nanti. <chuckles>
Mhm. Mmm, mhm. Mhm? Oh masih ya, Kak, nonton film kartun ya? <chuckles> Oke. Heeh. Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Oke. Man Mmm, gitu. Ah, terus ini nih, kayak kalau misalnya udah pusing kerjaan, gitu ya, hal-hal kecil apa sih yang Kakak lakuin, eee, yang bisa bikin Kakak tuh, benar-benar, aduh bersyukur banget nih ada hobi ini, ada kegiatan ini, jadi kayak bikin pikirannya tuh, jadi tenang gitu?
Ah, iya. Ada nih, Kak, ada lagi. Jadi, aku tuh lumayan banyak ya, punya aktivitas yang memang, dominannya biasanya gitu, anak kecil gitu, yang ngerjainnya. Jadi sampai sekarang, aku masih suka kayak beli puzzle, terus bikin sendiri, kayak beli Lego men <laughs> Iya. Heeh. Jadi aku beragam sih ya, sku beli puzzle-nya dari yang gampang, gitu kan, yang kecil, atau sampai yang ada 1.000 keping gitu kan puzzle-nya, aku juga punya. Nah, kalau enggak aku beli Lego, gitu kan, nah, jadi apa ya, karena setelah hasilnya jadi gitu kan, terus misalnya Lego-nya aku pajang, ada rasa kepuasan gitu ya, yang akhirnya bikin aku bahagia, "Wah, udah berhasil nih." Jadi ya, daripada harus pusing-pusing kayaknya harus, mmm, telepon-telepon teman, curhat-curhat, gitu. Karena kan, kalau udah dunia kerja, teman-teman kita juga sibuk kan ya? <chuckles>
Heeh. Apa? Heeh. Mhm. Oh, enggak bikin pusing ya, kalau itu, enggak? Heeh. Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm Oh. <chuckles> Heeh. Iya sih ya, kalau kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk ini ya, kayak kegiatan juga yang dilakuikan dilakuin Kakak ya, untuk jaga kestabilan mood juga, dan itu jadi bahan syukur juga kan ya, buat tiap hari gitu. Tapi nih Kak, eee, aku masih penasaran lagi nih. Ada nggak sih, yang kayak, hal-hal yang dilakuin mungkin ya, dari teman-teman, eb apa ya, biasanya dicurhatin atau teman kantor gitu ya, eee, rutinitas mereka yang mungkin bikin Kakak tuh ngerasa, "Wah, beruntung banget sih, punya teman kayak gitu," gitu. Bersyukur banget gitu, punya teman kayak mereka gitu. Ada nggak, Kak?
Pastinya. Oh, iya, pastinya ada ya, misalnya sahabat-sahabat atau teman kantor yang dekat gitu kan. Nah, yang paling aku syukuri gitu ya, kalau misalnya teman aku itu sadar, aku butuh bantuan tanpa perlu aku kasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada perhatian dari mereka secara langsung, tanpa perlu aku kayak curhat, atau misalnya mancing-mancing gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan kalau mereka peduli ya, sama aku, gitu kan. Mereka bisa lihat kalau aku lagi capek, lagi sedih, terus tiba-tiba mungkin ngajakin curhat atau cerita-cerita, atau kadang sekali-sekali mereka traktir aku kayak, "Wah, ini nih kopi biar kamu makin, eee, happy," gitu kan atau ne
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, sering ditraktir ya? <chuckles> Heeh.
Iya, kayak gitu kan, apa ya, berarti itu bentuk perhatian tulus ya, dari teman kan, tanpa perlu aku umbar-umbar, ah, aku lagi sedih nih, bla bla bla, tapi mereka bisa tahu, gitu. Nah itu sih aku yang aku bahagiakan ya, dari teman-teman aku yang peka lah, gitu kan, peka.
Mhm. Mmm. Mmm, Mbaknya termasuk yang peka ya, Kakaknya juga ini nggak, tipikal yang kayak peka juga enggak?
Aku, e lumayan sih, aku bisa bilang aku adalah orang yang tergolong kayak peka, karena apa ya, eee, teman-teman aku sendiri pun itu suka jadiin aku sebagai, eee, tempat curhatnya gitu loh. Jadi, mereka sering bilang ke aku, "Wah, eee, senang deh kamu tuh pendengar yang baik lah," gitu, meskipun enggak harus selalu ada solusi gitu ya dari cerita mereka, tapi ya cukup didengarkan gitu kan, aku enggak menghakimi mereka, jadi mereka lumayan nyaman gitu cerita. Nah ya, bisa dibilang lah ya, jadi antara satu sama lain saling membantu gitu ya aku sama teman aku, kita saling ada pas masing-masing lagi susah atau lagi sedih, gitu. <chuckles>
Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm, nah, tadi kan Kakak sempat bilang ya, kadang sering ditraktir sama teman kan ya. Berarti kalau dari Kakaknya sendiri nih mungkin, eee, juga melakukan apa sih ke teman Kakak gitu?
Oh, iya, ada pastinya ya. Hmm, misalnya kayak ya gantian gitu ya, sekali sekali mungkin aku bawain cemilan gitu kan, beli kue itu ada juga. Atau nih yang paling sering ya, aku tuh pas sekalinya pulang, pas aku kerja jauh dari rumah, gitu kan. Nah, sekalinya pulang ke kota aku, nah, pas balik ke kantor habis cuti, nah itu aku lumayan bawa oleh-oleh yang banyak ya buat teman kantor, jadi kayak, eee, kue-kue khas dari daerah aku, atau misalnya cemilan apa gitu kan, nah aku bawain untuk mereka. Nah ya, itu kan apa ya, memupuk rasa, mmm, kebersamaan ya, jadi kan kita enggak cuma jadi sisi orang yang nerima aja nih gitu kan, kita harus berbagi balik. <chuckles>
Mhm, mhm. Gimana tuh? Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm. Iya. Benar lah ini ya, berarti ada timbal baliknya lah ya, dan itu salah satu bentuk syukurlah mereka tahu gitu timbal balik. Mungkin ada enggak Kak kayak saran buat bisa ngerutinin kebiasaan bersyukur ini nih, tanpa kayak terkesan berat atau jadi sebuah paksaan gitu? Jadi kayak ringan aja gitu ngelakuinnya ada enggak sarannya? Saran singkat aja lah, gitu. Mhm.
Nah, itu dia. Wah, iya. Paling sarannya sih ya, eee, sering-sering kayak refleksi diri gitu kan. Coba ingat-ingat nih hal-hal kecil. Kadang orang itu lupa bersyukur, karena dia lupa gitu loh. Jadi pas ada waktu senggang, mungkin coba tenangin diri, terus ingat-ingat, "Wah, aku syukur nih hari ini sehat," nah, dari yang sederhana kayak gitu aja Kak. <chuckles>
Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm. Oh, oke, saran-sarannya ternyata itu ya, lebih ke kayak introspeksi diri ya. Mhm mhm. Oke deh kalau kayak gitu, aku jadi lebih ngerti sih Kak, buat bersyukur setiap hari gitu ya. Mungkin, ini dulu kali ya Kak, kita ngobrol lagi lain kali. Makasih.
Oke, Kak, sama-sama.